Bueno, e todo esto igual como que me ha inspirado un poquito a salir un poco de mi de mi zona de confort en tema del arte, porque siento que, digamos, mis fotos, todo es así como que tiene su propio estilo, pero de ahí empecé a bueno, creé una cuenta de memes ¿no? <chuckles> Y así igual me dio me fue como un respiro tener esta cuenta de memes, porque yo podía hacer mis memes o postear memes que me gustaban, y es ahí como que, ahí no pienso en lo estético, ¿no?, pienso así totalmente en lo natural, en lo chistoso, en lo que estoy sintiendo en el momento, entonces, me dejo ir más, este, lo mantengo anónimo, obviamente, mis amigos saben quién soy, pero yo lo mantengo anónimo. Y, pues, eso igual es como un ejercicio para para soltarme y expresar y, pues, ahí ya me me explayo más con los captions, con lo que posteo, ya no me importa, ¿no?, al final, es chistoso. Y, pues sí, sí es una forma de expresar mi creatividad también.
Claro. <laughs> Exacto, más natural, ¿no?, y todo. Sí. Superbién. Ajá. Exacto. Guau. Claro, guau, no, eso de los memes se me hace algo muy interesante, ¿no? Porque así, pues, te expresas tú misma, ¿no?, y y sin saber quién eres, ¿no?, los demás. Y, pues, te puedes soltar, ¿no?, a aprender a soltar y y luego vas a poder hacerlo, pues, tus diseños, tu trabajo, tus pinturas, mostrarlas, ¿no? Y y pues, a lo mejor, sin tanto miedo a que la gente te vaya a juzgar, ¿no? Y y pues sí, a vedad a veces, hay que dejar un poquito las redes sociales y y no hacer como tan importante, eh, lo que la gente comente o o igual lo de los los de me gusta y todo, ¿no? Qué bueno que que no lo tomas tanto en cuenta, la verdad, es muy bueno, muy positivo. Y gracias por comentarme todo eso, la verdad me gustó mucho.
Sí. Sí. Sí. Claro. Ujú. Sí. Ay, gracias por escucharme, o sea, siempre hablar de este tema es como que un recuerdo, ¿no? O sea, como que me recuerdo a mí misma de de de las cosas que son importantes y no, y, pues, ha sido un gusto. Espero hablarte pronto, hasta luego.
<chuckles> Claro. Gracias.